Selam.
Selam, merhaba, nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
Geçen gün babaannemlerle otururken, eee, bir şey söyledi. Çok dikkatimi çekti. Hazır seninle de görüşüyorken, eee, bu konuyu sana da sormak istiyorum. Merak ettim sizin ailede bu durumlar nasıl? Eee, büyükannem biraz, emm, değerlerimizin değiştiğinden, eee, ve bunların ne kadar önemli olduğundan falan büyük nasihatı, tabii ki, eee, yapıyordu ama ya, aslında o öyle rutin konuşma yapıyorken benim de çok dikkatimi çekti. Biraz üzerine düşündüm. Bir an öyle buldum kendimi. Sen ne diyorsun?
Hı hı. Tabii. Hımm, evet. Hı hı.